Heu, bah, alors franchement, heu, pas aussi bien que je le pensais. En fait, heu, dès que j'ai, ouais, dès que j'ai <chuckles> voulu, heu, travailler sur ce sujet, heu, déjà, j'ai été confrontée à beaucoup de réticences de la part de professeurs, heu, parce qu'on me disait que c'était un sujet qui était trop compliqué «bla bla bla», heu, aussi vu que c'est un sujet que, tu sais, qui touche aux femmes, heu, je me suis pris des réflexions un peu bébêtes, mais, tu vois, heu, genre: «Heu, oui, na na ni», heu, enfin, par exemple, tu vois, je me souviens de la 1re fois où il fallait parler de tout ça, heu, je l'ai parlé à mon prof de philosophie, que j'aimais pas du tout, en plus, heu, qui m'arrête et il me dit: «Alors, je t'arrête tout de suite, le patriarcat, ça n'existe plus». Et tu vois, quand on dit des choses comme ça, c'est un peu compliqué après de continuer à déployer, heu, ton projet.
Ah, flûte. <chuckles> Ouais. Ah, ouais. Ah oui, parce qu'en plus, là, ça sort complètement, enfin là c'est c'est un avis, heu, subjectif et un parti pris et, en plus, heu, hem, c'est c'est, toi, de ton point de vue, tu devais presque y voir une forme de misogynie, non?
Bah, carrément, en plus, heu, enfin, pour le coup, tu vois, je l'ai même vécu comme une attaque pers personnelle un peu. Enfin, ouais, pour le coup, je l'ai vraiment mal pris. Et franchement, il y a pas que ça, tu vois, parce que, par exemple, heu, lors de ma 1re soutenance, heu, fallait présenter, heu, du coup, des 1res recherches, et c'est vrai que, moi, comme je t'ai dit, je travaillais sur l'hystérie, et, heu, voilà, petit cours d'étymologie, heu, l'hystérie, c'est un mot qui <chuckles> est apparu, heu, pendant l'Antiquité grecque, et en fait, heu, c'était une maladie qui était associée aux femmes, qui était associée, heu, en fait, en Grèce antique, on pensait que le vagin était un organe mouvant et que, du coup, il bougeait dans le corps des femmes et provoquait des humeurs, voilà les femmes, elles étaient hystériques, voilà, heu, <chuckles> ça ça provoquait des émotions.
Mmh mh. Ah ouais. D'accord. Ah oui, donc c'était une vraie pathologie, quoi.
Ouais, c'est ça, et du coup, c'est toujours, heu, relié, heu, à l'organe génital des femmes. Et, du coup, bah, moi, j'avais un peu, tu vois, essayé de travailler pour mes 1res recherches, heu, sur, heu, du coup, heu, des formes qui se rapprochaient à ça, parce que, bah, c'est un peu, tu vois, prendre le contre-pied de, on nous dési on désigne par ça, du coup, je veux me le réapproprier. Et, tu vois, par exemple, bah, mon jury, il avait pas du tout compris, il avait dit que c'était moi qui étais misogyne, que ça voulait dire que je désigne la femme rien que par ça, et cetera. Et heu, pareil, tu vois, c'est un c'est un peu compliqué parce que, bah, tu as une démarche, tu essaies de ouais.
Ah ouais! Ah oui, don donc, là une vérit une véritable incompréhension, quoi.
Bah, ouais, et, heu, moi je l'ai sur enfin, en plus, c'est hyper, heu, blessant parce que, tu vois, tu as une démarche, heu, tu essaies de l'expliquer, on te comprend pas du tout, on te le renvoie au visage, heu, c'est un peu compliqué, je trouve.
Et et et comment tu as fait, du coup? Parce que, donc, tu tu as cité quelques exemples, j'imagine que c'est pas les seuls. Comment tu as fait tout au long de ces 3 années sur ce sujet que, bah, du coup, tu avais bien compris, qui était finalement assez touchy, heu, assez sujet à controverses et qu'il pouvait être mal reçu? Comment tu as fait pour, heu, rester alignée sur ça? Est-ce que, déjà, tu as eu un doute? Est-ce que tu as eu l'ivé l'idée de changer totalement, finalement, heu, ton projet créatif? Et si oui ou non, comment tu as réagi? Comment tu as fait?